<clicks tongue> Isso tá difícil. Porque a gente
Hum.
eh, eu trabalho com tela o dia inteiro e eu evito, assim, celular. Mas eu a é um momen um momento que eu relaxo à noite, assim, a gente conversa um pouco e eu faço também estudo línguas no aplicativo e todo mundo tem um momento à noite de pegar o aplicativo no celular pra fazer, eh, uma uma lição pelo menos, de um estudo de línguas e a gente acaba rodando um pouquinho de tela, e todo dia eu falo: "Não pode ficar rodando tela, isso atrapalha, vamos sair dessa tela o quanto antes pra gente poder para o olho relaxar também né, e pra preparar pra dormir". É aquela história da higiene do sono, mas eu confesso que pra mim é difícil, então eu cobro deles e tem dia que eu não posso cobrar deles, porque eu me pego distraída já, ali, nas redes sociais, e eu: "Ai, não", quando eu v
Uhum. Aham. <laughs> Sim, sim. Aham. <laughs> É. É, com certeza. Aham. <laughs> Sim, sim. É bem complicado, é um problema que afeta todo mundo hoje em dia, né.
É muito problemático, num piscar de olhos você ficou 15 minutos, 30 minutos lá.
É. Uhum, uhum, passa muito rápido o tempo.
Muito rápido, e eh, e e eu não sei, pa que que acontece
É. É difícil mesmo. Aq parece um buraco negro que suga as pessoas assim.
Exato, exato. Hipnotiza a gente, então, eu tô querendo me livrar disso, o meu marido também ficou hipno vendo notícias à noite antes de dormir, atrapalha, e o e os meninos eu tô querendo tô, assim, controlando, mas eu preciso eu sei que eu preciso, eh, vencer isso e ass eh eh e melhorar isso comigo mesma até come pra exemplo, pra dar exemplo pra eles, né.
Aham. <laughs> Sim. Aham, aham. Sim, sim. E você é uma pessoa que gosta de dormir à noite ou você e dormir de tomar banho à noite ou você prefere tomar banho de manhã?
Eu eu gosto de tomar banho antes de dormir. Eu preciso tomar banho antes de dormir. <clicks tongue> É importante, eu me sinto melhor, me ajuda a relaxar também, banho quentinho é uma é uma das coisas também que ajuda. Verdade, tinha esquecido disso.
Uhum. Te ajuda mais, né? Sim, sim. É verdade, com certeza. E você tem alguma preferência por um tipo de banho? Você prefere um banho de banheira, por exemplo, ou não?

Ah, não, foi pouco, era mais ti eu deitava junto na cama com eles, e quando eles dormiam, eu tinha que sair, assim, feito um ninja. Um silêncio, que se se eles percebessem que eu tinha saído, aí choravam, chamavam de novo.
Uhum. <laughs> Aham, entendi.
Eh, então eu eu ficava muito preocupada com qualquer barulho que acordasse, porque eu que acordasse a criança de jeito nenhum, e eu acostumei eles também no escuro, dormir no escuro. E eu lembro até de uma cena que um porque eu morava num lugar, assim, floresta, numa casa toda de vidro, e ficava bem escuro, só que nas noites de lua cheia, a
Aham. Uhum. Hum. Não, né, acabava ficando mais claro.
parecia que tinha um holofote ligado, eu olhava lá pra fora na mata e pa e dava pra ler um livro, de tão claro com a lua cheia. Então
Aham, aham. <laughs> Sim, sim, sim. É bonito, mas é complicado, né.
Sim, e eu lembro que um dia o meu filho mais novo acordou, e ele cho chorava e falava: "Mamãe, apaga a luz".
<laughs>
E a lu e eu estava com não não tinha o que fazer, a luz estava apagada, e era lua cheia lá fora, e eu não tinha cortinas, era só vidro, e aquele quarto claro, e ele: "Apaga a luz". Eu achei tão engraçado. Mas como essa refe essa
Não tinha. Sim, sim. Aham. Sim, entendi. <laughs> <laughs>
eh esse sinal, né, que a gente tem de que a luminosidade, realmente, desperta a gente, e a gente precisa do escuro, realmente, pra relaxar e dormir. Então eu eu não
Aham. Sim, sim, com certeza. É. E com quantos anos, mais ou menos, que foi ficando mais tranquilo pra eles?
Ai. Eu acho que foi depois dos 6 anos.
Uhum.
Hã. Eu não lembro exatamente. É bastante tempo, assim, de de adaptação, porque depo o 1º cresceu, aí tinha o irmão menor ch chorava, fazia barulho em casa, mas ele já dormia aí ele já dormia sozinho, né. Então, o 2º era bebezinho, o 1º já tinha 3 anos. Ah, até que com 3 anos, ele já estava quietinho, ele já se virava sozinho, ele tinha que deitar e dormir, porque eu estava com o menor. Mas assim, ficou tranquilo com os 2 juntos, quando um tinha 3 e o outro tinha 6, aí já estava mais tranquilo.
É. É durante muito tempo, né. Aham. Sim. Aham. Entendi. Aham. <laughs> Aham. Entendi, entendi. E eles dormem juntos?